ส สามารถ อ่า เป็นลูกมือได้ครับ ลูกมือของ ของทีม Consult ลูกมือของ อ่า นักจิตวิทยาได้ แต่สุดท้ายยังไง ก็ต้องไปสอบ ครับ เหมือนกับเราเป็น ผู้ช่วยเภสัชเนี่ย เราก็รู้นู่นรู้นี่เนาะ แต่เราไม่ใช่เภสัช ถึงมี ความรู้ จริง แต่เราก็ต้อง ไปเรียน ซึ่งเงื่อนไขในการที่จะได้ใบ อ่า ประกาศหรือใบประกอบ ประมาณเนี้ยครับ เขาเรียกใบประกอบวิชาชีพ ก็จะต้องเรียนนั่นแหละครับ เงื่อนไข บางที่ก็มีสอบเทียบ ก็มี บาง บาง สาขา วิชา แต่บางสาขาวิชาที่เข้มงวด
อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อะฮะ
อย่างวิชาควบคุม ต่าง ๆ ไม่ว่าหมอ เภสัช พยาบาล ไรอย่างงี้ ต้องผ่านการเรียน ตาม ที่เขากำหนด ซึ่งของ จิตวิทยาเนี่ย คือต้องเรียน ตอนเรียนจบ ป.โท ก่อนถึงจะ สามารถได้ไปประกอบคัด
อะฮะ อืม คือสงสัย เพราะว่าเมืองไทย เรื่องเนี้ย แบบด้านจิตวิทยา หรือว่าที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเนี่ย เหมือน แบบ ว่าคนไทยยังค่อยแบบว่ามี อคติอยู่นะคะ แบบว่าไม่ค่อยมีคนไป ใช้บริการเนี่ย เคยสงสัยว่า ทำไมตอนแรก ๆ ถึงอยากจะเข้าเรียนด้านนี้อะคะ คือแบบชอบด้านนี้จริง ๆ เหรอคะ?
อืม ในตอนนั้น มันเป็นความ มากกว่าครับ คือ อ่านหนัง สือ อ่านหนังสือไปเรื่อยไปเปื่อยตามภาษา แล้ว ปรากฏ เหมือนเราเจอพวกหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์ ซึ่ง ฟังดูน่าสนุก ทีนี้ก็เลยลองศึกษาลึกขึ้น แล้วก็ ลอง ดูว่า อ รากของการประยุกต์เนี่ยมันคืออะไร? เหมือนเรา เรา เอาเทียบตำแหน่งที่เรารู้สึกสนุกเนี่ย ก็คือประยุกต์ แล้ว แต่ว่าบังเอิญตอนที่เราอ่าน เรากลับอยากจะรู้ว่า อ้าว แล้วก่อนประยุกต์เนี่ย ดิบ ๆ เลยเนี่ย ทฤษฎีเนี่ย เดิม ๆ อะมันเป็นยังไง? ก็เลยเริ่มย้อนกลับไปอ่านทฤษฎี พอยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากรู้ ขึ้น อยากรู้ขึ้น เพราะว่าใน ในศาสตร์ จิต วิทยาเนี่ย มัน จะมีความต่างตรงที่ว่า มันมีเรื่องของแนวคิด มัน ใน 1 ทฤษฎีเนี่ยไม่สามารถ อธิบายพฤติกรรมเดียวกันได้ทั้งหมด เพราะว่า พฤติกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แนวคิดก็จะมีแนวคิดเชิง อ่า จิตวิเคราะห์ แนวคิด เชิง เอ่อ
อือฮึ อือฮึ อะฮะ อืม อืม อือฮึ อืม อ๋อ เออ อืม ค่ะ อะฮะ อืม อืม แล้ว แล้ว คุณสนใจด้านนี้จริง ๆ ด้วย เออ ๆ แล้วเคยคิดอยาก แบบว่าอยากจะกลับไปทำงาน สายนี้ไหมคะ? <chuckles> หรือว่ามัน ผ่านมานานแล้ว อยากไหม? เออ
อยากครับ ผม อยาก จะกลับเหมือนกัน แต่ ช่วงนี้ก็ยังอ่านหนังสืออ่านอะไรอยู่บ้าง พอมี ความ รู้ทั่ว ๆ ไป อย่างเงี้ยครับ แต่ก็คงไม่ ได้ ที่จะไปสอบ เพราะว่า ราย ได้ ปัจจุบันมันก็มาไกลกว่าที่จะไปเริ่มต้นใหม่ แล้วก็ด้วยภาระแล้วด้วย แทนที่จะเริ่ม ต้นใหม่แล้ว ทำตาม ความฝัน มันอาจจะ ต้อง ต้อง ภาระ เยอะเกินไปอะ อืม มันก็ เลย ทำแบบนั้นไม่ได้ อย่างงี้ ครับ
เออ อะฮะ อืม อืม ๆ อือฮึ อือ อืม ช ใช่ อืม เพราะว่าด้วย ส เอ่อ บริบท ด้วยสถานการณ์ของเราที่มีความรับผิดชอบใช่ไหมคะ ถ้า ถ้าจะทำงานที่เราชอบ แต่ว่าถ้ารายได้มันไม่สามารถที่จะซัปพอร์ต หรือว่าเลี้ยงตัวได้เนี่ย มันก็คงทำได้ ยากใช่ไหมคะ อืม